يعني مع التطور ال الرهيب لل ل الذكاء الاصطناعي وال يمكن تقريبًا كُلّ يوم تطوُر آآ، وحداثة في ال في موضوع الذكاء الاصطناعي، ناس كتيرة بتقول إنه الذكاء الاصطناعي خلاص تقريبًا دخل في كُلّ حاجة و وبإفادة كبيرة يعني، هل أنت بقى بتشوف إنه الذكاء الاصطناعي فعلًا هيفيدنا والّا برضو هيعمل مشاكل؟
والله الحقيقة أنا شايف إن ال الذكاء الإصطناعي هيفيدنا وهيضرّنا في نفْس الوقت.
إمم. ليه طيب، إيه ال إيه وجه الإفادة طيب الأول بدايةً؟
هاقول لك، يعني مثلًا آآ، طبعًا على الجانب ال التقني وعلى جانب التعليم وكده، آآ، الذكاء الاصطناعي دلوقتي يعتبر بقى يعني مصدر سهل للتعلّم، بقِت المعلومة مثلًا تبحث، آآ، يعني أنا مثلًا على الجانب الشخصي قبل كده لمّا كنت بابحث عن معلومة أو أي حاجة كنت باضيّع فيها وقت كتير جدًا، دلوقتي بقيت أ أقل كلمة باكتبها أو أقل حاجة p prompt كده بادّيها لل آه، آه، يطلّع لي نتايج بحث ويطلّع لي الحاجة اللي أنا عايزها بالضبط، ده غير كده إن آه، آه، آه.
آه، إمم. إمم. إمم. آه. بيفهَمك أسرع يعني، إمم. وفي أدق التفاصيل، يعني لو سؤالك مثلًا آآ، تفصيلي شوية أو داخل في تفاصيل مثلًا شو خ يعني أنت ممكن بتتكلم مثلًا عن موضوع عام فطبيعي ه هيبقى سهل إن ييجي لك إجابة، طب أنت لو بت بتسأل سؤال فيه تفاصيل أو دخلت في عُمق الموضوع، هيفهَمك بسهولة والّا بتحتاج توضّح أكتر؟
آه صحيح. لأ الحقيقة إن أنا، الحاجة اللي أنا مصدوم منها برضه، إني يعني بالاقي كمية، يعني أ تجاوُب مع السؤال على الرغم إن أنا ساعات باسأل أسئلة مُعقّدة جدًا، وباطلب حاجات ممكن تكون صعبة وبابعت له معادلات رياضيّة صعبة، أُُفاجأ إن هو بيحلّها بكل بساطة، يعني بي بي بي بيحِلّ الحاجات وبيساعدني بطريقة يعني فظيعة، أنا باستخدمه بشِبه بطريقة شِبه يوميّة، لأن هو الصراحة بيفيدني برضه ف في يعني معايا بالنسبة للجانب العمَلي والشغل أنا باستخدمه. آه، آه، آه، آه بيفيدني وبي بيوفّر عليَّ وقت جامد جدًا في في كتابة الأكواد في ال في التعلُّم. آآ اهم.
آه. أها. إمم. آه، أنت بتستخدمه في الشغل. أها. قُل لي طيب أيوه. قُل لي بتست يعني أنت بتستخدمه في إيه مثلًا؟ وهل آآ، يعني هو في في بت يعني في يعني برامج أو تطبيقات ذكاء إصطناعي ل ل لمجالات مختلفة، فقُل لي كده أنت بتستخدمه في مجالات إيه؟
هاقول لك. يعني أنا مثلًا باستخدمه في المجال بتاع ال ال الweb development، development وكده آآ، يعني مش عايز أقول لك إن قبل ما يحصَل الموضوع بتاع الذكاء الإصطناعي وchat gpt والdeepfake آآ الdeepseek والكلام ده كله. آآ، آه، آه، كنت ممكن مثلًا، مشكلة مثلًا في في كود أو حاجة ممكن أقعد قُدّامها أيّام.
إمم. طفرة دي، آه. أها.
إن ما كانش ممكن يوصل لأسابيع كمان بدون مبالغة، دلوقتي بقيت بتحط الكود لChatGPT تقول له: فين المشكلة هنا؟
معقولة!
ي آه، آه، أيوه فعلًا، يطلّع لي بقى يقول لي والله السطر كذا في كذا وأنت المفروض كنت تعمل كذا، ولأ، ويقدّم لي حلول ويقدّم لي خطوات ويقدم لي شرح، ويعني
أها. طب ما ده شيء مرعب في نفس الوقت، والّا أنت شايف إيه؟ يعني هو اللي هو أنت أنت عارف أنا باقول يعني أنت فاهمني وبتتكلم، أنت بتتكلم معايا و وفاهمني وعارف أنا باقول إيه، طب ما أنا هاخاف منك برضو في ن يعني شيء، شيء بيدعو للقلق والّا إيه؟
هو شيء مرعب. أها. أها، و ودوّة اللي أنا قُلته لك في الأول، قُلت لك إن هو هيفيدنا وهيضرنا، بس أنا شايف إن الجانب ده بيفيدني، لأن هو وفر عليَّا وقت، لأن هو زوّد إنتاجيتي، آآ، إن هو يعني آآ، خلّى الموضوع معايا ماشي، م م مش هاقف، أنا عارف لو أنا دلوقتي لو لو أنا وقفت عنده نقطة، هارجع له هيحل لي، هيمشّي معايا، هيوفّر لي وقتي، فهو هنا كده في الحالة دي فادني، بل بل بل خدمني خدمة كبيرة كمان، لأن الموضوع فعلًا فعلًا يعني كان بي كان كان بيواجهني كان بيواجهني صعوبة شديدة جدًا، غير كده برضو في التعلم، يعني دلوقتي ح دلوقتي بقى الحصول على المعلومة أسهل بكتير من الأول، يعني ال يعني الأول عشان الواحد
إمم. أيوه، حلو. إمم. جميل. إمم. ب ب بتستخدمه إزاي في التعلم طيب؟
هاقول لك، يعني الأول مثلًا عشان الواحد مثلًا يلاقي حل مشكلة والّا حاجة كان ممكن يخش على موقع زي slack، آآ، slack over flow أو المواقع اللي هي شبه كده، دلوقتي آه، آه، آه، آه، آه، آه د آه، وكنت ممكن أخش على الموقع أقلبه وأقعد أدوّر وابحث في مقالات واطلع وانزل، وفي الآخر ممكن ما اطلعش بالحاجة اللي أنا عاوزها، دلوقتي بقى يعني أقل حاجة أو أجعص مشكلة ممكن تقابلني، أو أجعص حاجة عايز اتعلمها، بسطر بسيط آه، آه، آه، بسطر بسيط أكتبه يطلّع لي يعني سحر، أنا أنا باحس إن أنا في سحر، باحس إن أنا قدّام واحد ساحر، حقيقة، حقيقي مش مبالغة يعني، أنا باكلمك بجد.
امم. متخصصة في البرمجة وك أو ال آه، web developer امم. إمم. إمم. أصعب مشكلة يعني. إمم. ياه. طيب <laughs> ب بالضبط، فكرة إن هو فاهمك أوي للدرجة دي ده شيء بقى يعني برضو يخوّفك. طيب، أنت قُلت ده، أنت شرحت لي كده شوية عن ال إن هو بيساعدك أوي في ال في شغلك وبيفهمك بسرعة، آآ، بيوفّر عليك وقت كتير جدًا في ال في ال في إنك تدوّر على الحاجة اللي أنت عاوزها، وكمان بيساعدك في التعلم، حلو أوي. طب أنت قُلت لي في الأول برضو أنت خايف برضو أو في له بعض ال المشاكل إن ممكن يعني، يعني مش حاجة حاجة مش حلوة يعني، زي إيه مثلًا؟ إيه المشاكل اللي هو ممكن يعملها؟
هاقول لك هاقول لك، يعني أنا شايف الصراحة إن طبعًا ما فيش أي نظام في الدنيا آمن. طبعًا أنا واحد من الناس حياتي كلّها على الmodel بتاعة الذكاء الاصطناعي دي، أنا خايف في يوم من الأيام إن ح إن لأ، إن ح إن ممكن يحصل مثلًا اختراق للبيانات أو أي حاجة، أو بياناتي دي تتسرب. دي دي دي حاجة ت ت ت ده أنا مش عايز أقول لك إن أنا الموضوع بالنسبة لي مُرعب.
إمم. استخدمها ضدك؟ أها. إمم، إمم، إمم، إمم.
مش مش بسيط يعني، يعني دلوقتي طبعًا حياتنا كلّها بقِت على الم على الحاجات الChatGPT والكلام ده، بقِت في ناس دلوقتي بقِت بتكتب ب ب بتحكي أسرارها أصلًا للmodels ديّة.
أنت كده ده أنت كده خدتني بقى لحتة تانية لحظة عليَّ بس كده، أنت دلوقتي بتتكلم أنت تقصد تقريبًا بقى أمن المعلومات أو أ أمن البيانات بتاعتك مثلًا على ال سواء بقى على ال يعني زي ال سواء مع الذكاء الاصطناعي أو المواقع أو الكلام ده، يعني المصطلح ده برضو دارج كده في ناس كتيرة بتستخدمه اللي هو أمن المعلومات والكلام ده. آآ، يعني أنت شايف إنه ممكن الذكاء الاصطناعي يفشل أو ما يقدرش يحمي بياناتنا بالشكل ال المفروض يعمله مثلًا والّا إيه؟
ف اهم. أها. بُصّ، هو مش حكاية يفشل، هو أنا شايف مبدأ من وجهة نظري يعني إن ما فيش أي نظام في الدنيا آمن، أي نظام مُعرض للاختراق.
إمم.
آآ، بس أنا يعني عندي تخوّفات إن يحصل في يوم حاجة شبه كده، وأتمنى إن ده ما يحصلش. بس مش دي برضو المشكلة الحقيقية اللي هي مسبباها لي الصراحة، يعني أنت مثلًا هاقول لك، يعني أنا شايف إن الذكاء الاصطناعي برضو يعني قعّد ناس كتير في بيتها.
آآ. طب إيه المشكلة؟
يعني في ناس كتير الذكاء الاصطناعي حل محلها بالفعل، دلوقتي حاليًا بقِت في مصانع، بقِت في شركات بقِت بتشتغل، آآ، كُلّ حاجة إل إلكتروني بدون تدخل بشري تمامًا.
أها. امم. امم. طب دلوقتي آه، دلوقتي بقى مع <clears throat> إنه فهمك دلوقتي آآ، وعرف الذكاء الصناعي عرف أنت عاوز إيه وت بتدور على إيه، ما جاش في بالك مثلًا إنه طب ما هو ممكن في القريب العاجل مثلًا، أو في وقت قريّب جدًا، إنه يحلّ محلّك أو إنه يعمل الشغل اللي أنت بتعمله مثلًا؟
والله أكيد طبعًا حاجة زي دي جت في دماغي، بس أنا شايف إن الذكاء الاصطناعي مهمًا وصل بالنسبة لمجال عملي يعني، أنا شايف إن هو مستحيل ياخد مجالي يعني، هو ممكن يساعد، إنما إن هو يحلّ محلي لأ، أنا شايف لأن أصلًا الذكاء الاصطناعي هاقول لك ال الذكاء الاصطناعي أصلًا اللي عمله واحد مبرمج.
آه. امم. امم. ليه طيب؟ آه. أها.
يعني مش ي فأنا شايف إن هو حتى لحد الآن على الرغم من إن آه بيطلّع لي حاجات سحر، أنا معاك، أنا معاك، بس أنا شايف إن هو على الرغم إن هو ساعات باحس إن هو ساحر فعلًا وبيطلّع حاجات فعلًا خارقة، يعني أنا نفسي م منبهر بيه، بس أحيانًا ما بيطلّعش الحاجة يعني على أكمَل وجه برضو عشان ما اضحكش عليك، اهم.
بس ذكاؤه بيتطور. آه. امم. شوف هو طيب، يعني خليني برضو أقول لك حاجة، هو ده شيء متوقَّع، بس في نف يعني طبيعي إن هو لسه بيتعلم و و و و وبياخد وقته وبيتطور مع الوقت، فطبيعي هو مش 100% دلوقتي، ولكن ممكن يوصل لدرجة اللي هو 100% لوقت قصيّر، في وقت قصيّر قصدي، وبعدين أنت دلوقتي في الذكاء الصناعي أو الآلة بتعمل عمليات جراحية، بتصنع أدوية، بتعمل حاجات كبيرة جدًا. آآ، أ ليه مثلًا مستبعِد إنه ممكن يعمل أي شغلانة تانية؟ هو فعلًا في ناس كتيرة بت بتقول إنه الذكاء الاصطناعي فعلًا آآ، محتاج مُشرف أو محتاج إن الإنسان برضو يشرِف على الشغل اللي هو بيعمله، طب ليه مش في المستقبل بقى، مع التطور والذكاء ال ال السريع ده هو، ما يحلّش محَل يعني شغلانات كتيرة جدًا؟ إيه الحاجة اللي ممكن تمنَعه؟ إمم.
هاقول لك. هاقول لك، هو آه ممكن يحِل محَل شغلانات مُعينة، و وإن ما كانش أصلًا دلوقتي حاليًا بالفعل حَل محلّها، بس في كده حاجات كده مستحيل ي يعني ياخد محلَّها. يعني مثلًا الطبيب، يعني أنا أ أنا من وجهة نظري شايف إن الذكاء الاصطناعي، حتى مهما وصَل بيه إيه، مستحيل يشخّص، حتى لو حاليًا دلوقتي بيشخّص، فأنا على الجانب ال يعني على ع يعني بالنسبة للمستوى الشخصي ليا، أنا أنا ما باثقش في تشخيصات الذكاء الاصطناعي، حتى لو صحيح، أنا ما باثقش أنا في الحاجات دي، لأني آآ، يعني معلش، أنا مش م يعني م مش م مش هساوي آلة ب بواحد طبيب. وبعدين كمان برضه فيه حاجة برضه أنت ممكن تكون مش واخد بالك منها، آآ الذكاء الاصطناعي ده، بيبقى نظام م models، يعني يعني بيبقى بيبقى زي نظام تحديثات وإصدارات وكلام من ده، هل أنا م أ أ ممكن مثلًا أنا أعتمد على model يكون هو يعني التحديث بتاعه عند سنة معينة، أسألُه مثلًا في استشارة طبية، يديني ح آمم.
أها. زي؟ امم. إمم. أها. زي إيه، قُل لي؟ آه. إمم. بس خُد بالك خد بالَك، أنتَ دلوقتي بتتكلِّم في الوقت الحالي. في الوقت الحالي، أنت بتك بتحكم عليه آآ، من منطلق إن هو أنتَ بتدِّي له أنتَ بتغذِّيه بالمعلومات بطريقة معيَّنة. فم أنتَ شايف إن الطريقة اللي هو بيتغذى بيها في المعلومات، بقى سواء بالmodels أو بال آآ، المواقف اللي هو بيتغذَّى بيها مثلًا، آمم، مش هتكون كافية أو كافلة إن هي تعلِّمُه حاجات معيَّنة. طب ما ما ممكن مع الوقت برضو آلية آآ، ذكاؤه، أو الطريقة اللي هو بيتغذَّى بيها بالمعلومات، أو الكلام ده، بتتغيَّر. ما هو فكر الفكرة هنا في إيه، في فكرة التواتٌر أو تصارُع الذَّكاء. يعني هو آآ يمكن في الفترة الأولى أخد وقت علشان يتطوَّر، دلوقتي التَّطوُّر بقى سريع. دلوقتي كل يوم أنتَ بتشوف حاجة أو model جديد بينزِل، بيعمِل حاجات كنَّا بنقول، أو أنتَ كنت بتقول مثلًا، أو أنتَ كنت في وقت من الأوقات تقول إنه ما يقدرش يعملها، وبالفعل عملها. ف بالأرقام لو جيت تحسبها مثلًا، بالأرقام أو يعني آآ، أنتَ قُلت لي توقُّعَك إنه لأ مش هيعمل. طب بالأرقام، لو جيت تحسبها بالأرقام كده، بتشوف إنه هو يقدر والّا إيه؟
والله زي ما قُلت لك أنا شايف إني مهمًا الموضوع وصل بيه، الذكاء الاصطناعي مستحيل يوصل لدرجة إن هو يحل محل طبيب، آه دي من من وجهة نظري الشخصية، لإني مهما كان برضه الإنسان بيبقى له بصمة، يعني، آآ، ما أي نعم آه الذكاء الاصطناعي بيتطور، وبيتعلم وبيتدرب وكل يوم في جديد، وكل يوم في تطور، بس مستحيل يوصل ل للطبيب، هو ممكن يساعد الطبيب وممكن يعمل معاه عمليات جراحية، بس مش لدرجة إن هو يقف مكان الطبيب ويعمل هو العملية، دي أنا شايف إن هي حالة مُستبعدة تمامًا، تمامًا، تمامًا.
آه. اهم. صح. إمم. آه. فاهم، اللي هو أنت، آمم، شايف إنه ال الإنسان له بصمة دايمًا، إنه الآلة مهمًا كانت هتفّضل إمم.
أكيد طبعًا، أكيد طبعًا، أكيد طبعًا، أكيد طبعًا.
واضح. طيب، ال تخوفك إيه بقى من الآلة في ال في ال أو الذكاء الإصطناعي في المستقبل؟ الحاجة اللي فعلًا بتخل بتقلقك غير مثلًا موضوع تسريب ال المعلومات؟ يعني إيه الحاجة التانية اللي ممكن بتقلقك برضه غير إنه ممكن أنت ذكرت إنه هو برضه حل محل بعض الأعمال، ناس كتيرة قعدت من الشغل، طَب ما هو برضو في ناس بتقول إن هو، آآ، يعني في مسميات وظيفية تانية كتيرة نشأت.
أكيد، أكيد، أكيد، وأنا متفق معاك في اللي قلته ده. أيوه، فعلًا في في وظائف جديدة آآ، نشأت، وفي دلوقتي حاليًا أصلًا مهندسين آآ، متخ اس اسمهم مهندسين prompt، يعني مهندسين متخصصين في إن هم بي بي بي بيدوا كده تعليمات للذكاء الاصطناعي، والذكاء الاصطناعي بي بيطلع لهم نتيجة. أيوه، هو بالفعل خلق وظايف جديدة، بس برضو يعني ما انكرش إن هو قضى على وظايف كتير جدًا. يعني
معايا. امم. بالضبط. إمم. صح.
أكتر ما ي يع يعني هو يعني آآ، وفر وظايف بس أقل كتير من الوظايف اللي قضى عليها.
آه، يعني وظايف كتيرة خلاص، مسميات وظيفية اتلغت أو انتهت مثلًا. طب اديني أمثلة كده زي وظ وظايف زي إيه مثلًا اللي اتلغت كتير؟
آه، حقيقي بالفعل، بالفعل. يعني مثلًا ال ال المصانع، العمال بتوع المصانع يعني دلوقتي بقت في عدد كبير جدًا من المصانع بقت معتمدة على ال على الذكاء الاصطناعي، بقت كل حاجة بتت بت بتتعمل وبتتعبى وكل حاجة بال بالمكن وبالح وبالأتمتة وكله ما عادش في عمال، آآ، في برضك شغل اللي هو بتاع المحاسبين في أماكن دلوقتي حاليًا ما بقتش بتستخدم م محاسبين، بقى كله بالكمبيوتر وكله بالسيستم وكله بالمكن ودليل على ده الATM مثلًا أقرب مثال يعني. ف ف ف ففي حاجات كتيرة وفيه ولو قعدت أكلمك يعني مش هن مش هن مش هنخلص في الموضوع.
آه. إمم. صح. صحيح. أمثلة آه. هو فعلًا أمثلة حقيقية اللي أنت ذكرتها دي، فعلًا واقع بن بي يعني الناس بتعيشه فعلًا. طيب، أنا بصراحة استمتعت بالكلام معاك، كان الموضوع مثمر و أتمنى نكمل مرة تانية، إن شاء الله.
أنا أكتر ع